Слушай, у меня тут такая проблема. Я очень много работаю за компьютерами, из-за этого у меня болит спина. Я ходил к физиотерапевту. Ну, нет, не к физиотерапевту, сначала я ходил к ортопеду. Ортопед мне говорил, что мне надо сходить к физиотерапевту, а когда я пошел к физиотерапевту, мне мне там назначали какие-то упражнения, и мне сказали, что мне нужно эти упражнения продолжать делать, ну, дома. Вот.
Так.
И, в общем, я сейчас как-то, ну, уже какое-то время прошло, и я понимаю, что я не следовал их совету, я не продолжаю это делать дома, я как-то ленюсь и, ну, в общем, я не знаю, у меня как-то то время не находится, то я просто чувствую, что как-то, ну, чё-то мне не хочется, и как-то мне нужно ещё доставать какой-то коврик, что-то там на нём делать. Я не знаю, как-то у меня просто н не хочется мне это делать, не не не не получается. Вот, но я знаю, что это как бы всё-таки моё здоровье, мне надо о нём заботиться. Вот, ты бы не могла мне посоветовать что-нибудь, чтобы я как-нибудь, э, ну, начал это делать вот.
Да, конечно, я с тобой с радостью обсужу этот вопрос. Но, вообще, хочу сказать, что сочувствую тебе: неприятно, когда есть какие-то боли, да, какие-то физические, э, вещи, которые мешают тебе в жизни, вот. Конечно, хорошо бы эту проблему решить, но вижу, что тебе непривычно пока, да, приступить к каким-то упражнениям, и понимаю, да, что с непривычки, да, очень тяжело начать. Вот, казалось бы, ну, чего такого, да, сделать всего лишь несколько упражнений, да, м, но бывают сложны. Все с этим сталкиваются. А, и хочу тебя спросить, скажи, а когда у тебя появились эти боли и когда примерно вот тебе врач посоветовал эти упражнения начать? Ну, то есть, сколько уже времени ты это откладываешь?
Вообще мне придется признаться, что впервые вообще я ходил вот, э, по врачам к физиотерапевту. Это было еще лет 5 назад. И меня еще, мне еще тогда говорили, что мне нужно это делать. И я как-то так, ну, я отмахнулся, и я вообще тогда ничего не делал. А потом, вот, сейчас, где-то год назад, я снова сходил, и мне снова сказали немножко другие уже <chuckles> упражнения. Я не знаю, может, мне стало хуже, и мне уже другие упражнения нужны. Но но но суть в том, что мне, ну вот назначили снова упражнения, сказали продолжать делать дома. И, ну в этот раз я как-то, ну, когда я вспоминаю, я иду делаю, там, я не знаю, раз в 2 недели, может быть, но мне говорили, это нужно, ну, делать, ну, как как минимум 2-3 раза в неделю, но лучше всего каждый день. Вот, и как-то я, ну, не знаю, с тех пор, ну, не знаю, когда вспомню, может быть, раз в 2 недели сделаю, а так нет.
Так. Может быть, да. Ну да, знаешь, понимаю, что может вообще не быть мотивации, потому что ты не знаешь вообще, какой эффект будет у этих упражнений. Да, как будто бы ты сделал 1 раз, а результата-то никакого быстрого нет, да, и а его так хочется получить быстро, вот это может демотивировать. Вот, поэтому вижу, да, что тебе сложно, и в вижу, что тебе не хочется, да, даже, э, там вставать с кровати, прыгать на коврик и сразу этим заниматься, потому что утром может быть, ну, лениво, да, еще энергии нет. И вот, кстати, сразу тогда тебя спрошу: "Вот как ты думаешь, да, если бы тебе вот удалось внедрить эту привычку в свою жизнь, то, как ты думаешь, в какой части дня, хотя бы утром, днём или вечером, ты бы мог делать эти упражнения?"
Вот это точно, да. Да. Да. Мне кажется, самым логичным для меня было бы делать, наверное, перед обедом, когда я уже, скажем, сделал самые важные какие-то дела по работе, и я уже скоро пойду обедать, но при этом, конечно, я не хочу заниматься этими упражнениями на полный желудок, то логично, но это сделать перед обедом, да, наверное, мне кажется так.
Да. О, ну, классно, здорово, да, что ты понимаешь хотя бы, ку куда ты можешь, э, поместить вот эти упражнения в своем дне. А, слушай, ну, главное, чтобы тут тебя, знаешь что, не останавливало то, что ты будешь голодным. Вот. Потому что, да, если время подходит к обеду, уже может хотеться есть. Вот как ты думаешь, это не будет помехой?
Ну, не знаю, зависит от того, насколько я буду хотеть именно быть здоровым. <chuckles> В долгосрочной перспективе. Наверное, это важнее, чем еда.
Да, точно. А, кстати, да. Согласна. А хотела спросить, а сколько по времени вообще длится вот этот комплекс упражнений, которые тебе рекомендуют врачи?
Вообще все упражнения должны занимать где-то 15 минут, но как-то когда я делаю, я я не знаю, мне становится так скучно, я заканчиваю уже через 5.
Да, понимаю. А слушай, ну, тут да, конечно, важно будет с собой договориться, что до начала обеда, да, ты должен их сделать. Я не знаю, можно даже сказать себе, что ты не ешь до тех пор, пока ты не сделаешь эти упражнения. Ну, ты знаешь, такой очень жёсткий договор с собой. Да, но, думаю, еда тебя должна очень мотивировать. Вот как ты думаешь, может ли это сработать для тебя?
Да. Ну, наверное, может, потому что, ну, как же я буду без еды?
Да, супер. А, слушай, ну да, тут, конечно, ну, можно с собой договориться, да и, ну, ты посмотришь потом, сработает это или нет. А, и знаешь, кстати, что важно? Ну, вот эти упражнения, а, тебе их, э, как-то устно объяснили или записали на бумаге, или есть, может быть, какое-то видео, на которое ты смотришь и пов должен повторять эти упражнения?
Вообще, вот э ва за всю мою историю, сколько я ходил к каким-нибудь физиотерапевтам, мне никто никогда ничего не давал, ничего не записывал. Это всё я должен был сам запоминать. То есть я прихожу, например, на на вот этот вот сеанс, и они мне говорят: "Ну вот, поделай вот это, поделай вот это". И потом, когда я всё заканчивается, я выхожу из кабинета, я что могу вспомнить, я то сам записываю себе. Не было такого, чтобы кто-то когда-то мне, ну, к давал какие-то инструкции чёткие. И это дь еще дополнительно как-то странно. Мне кажется, если бы, ну, изначально как-то мне дали прям вот как, э, как ты говоришь, если бы было какое-то видео, которому я бы мог следовать, наверно, мне бы было проще.
Да. Да. Именно, да. Вот я как раз об этом и подумала, что да, я вижу, что ты начинаешь, и через 5 минут у тебя уже теряется мотивация, да, продолжать, и становится скучно. Но было бы гораздо проще, да, если бы ты мог смотреть на какое-то видео или там, не знаю, слушать даже какое-то аудио, да, или даже если бы у тебя была какая-то инструкция, да, и ты мог включить музыку там и просто следовать вот этому плану, у которого там есть та м, ограниченное количество движений там, да, и ограниченное время. Вот это было бы супер. Слушай, знаешь, я думаю, вот сейчас прошёл год и, может быть, у тебя ещё что-то поменялось в теле, и, может быть, стоит найти какого-то специалиста, который вот действительно выдаст тебе, знаешь, вот хотя бы готовый какой-то план, который хотя бы напечатан на бумаге. А потом, да, может быть, ты, кстати, можешь записать на видео там самого себя, да, и потом просто включать вот это видео для себя и повторять вот эти движения. Вот, ну, если ты, конечно, хорошо помнишь, да, вот то, что тебе давали и как бы знаешь, что эти упражнения эффективны, можно, конечно, попробовать самому сесть вот и расписать план, да, написать там такое-то движение там 10 раз, да, там, повторить 3 раза, следующее там, м, и так далее, вот. Как ты думаешь, вот, может быть, это тебе сможет помочь?
Ну, вообще, по-хорошему, наверное, это бы смогло, я думаю. В основном мне кажется, что действительно у меня такая вот проблема с тем, что я, когда делаю это сам в одиночку, я как-то, ну, быстро быстро устаю, мне становится скучно. И, может быть, если бы я смотрел вот какое-то видео, где вместе со мной бы это делали, может быть, действительно мне было интереснее как-то следить. Хотя, в то же время, я думаю, если это видео каждый раз повторяется, то мне бы тоже она быстро наскучило. Вот. <chuckles>
Да, знаешь, э, но вот в этом случае я ещё думаю о таком варианте, что, может быть, ты найдёшь какой-то курс онлайн, да, или, может быть, какие-то видео онлайн, потому что есть всё-таки некоторые универсальные вещи, которые подходят вообще всем. Да, есть вот такой пилатес для спины, например, и он точно подходит вообще любому человеку, да, с любыми проблемами, потому что эти упражнения такие мягкие, лёгкие, и они не могут просто нанести вреда. Вот, то есть посмотри онлайн, да, может быть, что-то, что тебе понравится, что-то такое короткое, да, энергичное, и попробуй, может быть, разные видео, посмотри, что тебе больше подойдёт. Вот как тебе такой вариант?
Вон, о, кстати, да, я вспоминаю, что когда-то в школе, и когда я ещё ходил к врачу, мне тоже ещё тогда врач посоветовал заняться пилатес, но я как-то так подумал, посмотрел, я подумал: "Пф, что это, йога какая-то?" Ну, я был в таком возрасте, понимаешь. Но сейчас я думаю, действительно, может быть, я посмотрю, и, может быть, правда, учитывая, с как много разных, э, людей снимают про это видео, как много, наверное, разных каких-то техник. Я точно найду себе много разных видео, которым я смогу следовать, и, наверно, они мне не так быстро наскучат, потому что просто потому что их очень много. Вот, да, действительно, я посмотрю пилатес, спасибо за совет.
Да. Да, мне кажется, что это будет намного веселее для тебя. Да, ну, постарайся, конечно, найти видео человека, может быть, с каким-то, э, медицинским образованием, да, или с образованием, там, преподавателя. Вот, потому что могут быть, конечно, какие-то видео от непрофессионалов, а от любителей, да, которые просто сняли себя на видео дома. Вот, и там действительно е такие мягкие, но эффективные упражнения. Они, кстати, выглядят такими простыми, с одной стороны. Но когда их начинаешь делать, вот просто чувствуешь, насколько они тебя влияют. Вот, ну и да, тебе, конечно, важно договориться с собой, что ты выбираешь вот это время, да, ты, может быть, внесёшь его в расписание своё, да, рабочее. Ты будешь знать, что там, допустим, без 15 час ты заканчиваешь работу, и вот 15 минут ты уделяешь своей спине, потому что я вижу, что тебе это важно, что ты вообще хочешь эту проблему решить. Вот, поэтому надеюсь, что у тебя получится.
Да, спасибо большое тебе за советы, я обязательно ими воспользуюсь. И ты права, что мне ну, вообще, в принципе, мне важно вот это вот мое здоровье. И мне нужно за ним следить лучше, чем то, как я делал раньше, как я просто ну ленился и, наверное, ну, не знаю, со совсем мало думал о том, как как как моё здоровье потом мне аукнется в будущем, в старости, если я не буду о нём заботиться. Мне действительно стоит побольше как-то, э, за за об этом думать, и я точно, ну, я обязательно посмотрю вот эти вот видео, и я буду стараться как-то п п п всё-таки найти себе время, вот именно как ты сказала, что нужно какое-то определённое время выделить себе, чтобы всегда это делать и создать такую рутину. Вот, и я я думаю, я себе отведу вот это время именно перед обедом, и я сделаю себе эту установку, что я должен, что я должен заниматься этим перед тем, как я как я буду есть. Ну то есть я буду себя заставлять таким образом. Спасибо большое за советы.
Да. Да, вот воспринимай это как такую рабочую задачу или как ежедневную рутину, прям, ну, вот как почистить зубы, да. Вот это будет такая профилактика для твоей спины. И вот я уверена, да, что, знаешь, и в будущем она тебя тогда не будет беспокоить, да, и это, да, такое, м, э, з забота, да, о своем здоровье и вклад в будущее. Да, ты молодец. Я уверена, что у тебя всё получится. Большой тебе удачи и желаю тебе скорее начать заниматься.